А, вот, твоя мама, для неё это, э, ну, для неё сколько считается, м, комфортным в принципе спать? То есть для неё это сколько, там, 6 часов? Больше?
Ну мне кажется, для неё 6 часов. 6-7 часов для неё комфортно спать. И для моего сына также. И он, э, ну, мы я сейчас с сыном живу, вот, он 18 лет, и он всё время говорит: "Да как же так можно спать по 9 часов, там, по 10 часов?" Я г ну, я говорю: "Ну, вот у меня так требует организм, поэтому я буду спать".
Ага. Ага. Так. Ага. Да, интересно, конечно, как по-разному у вас, э, выстроены процессы биологические. И, видимо, не очень понятно ни твоей маме, ни твоему сыну, что, м, ну, есть, э, люди, которым действительно важно поспать по побольше, чем 6 часов. Хотя бы, там, 9.
Ну. Да, и, вот, мама, да, она, допустим, всегда хотела, вот, вызвать какое-то чувство вины, да. Вот: "А, ты вместо того, шт что-то делать, ты отдыхаешь, живёшь в своё удовольствие". Как бы, вот такое вот любимое было выражение у н <chuckles>
Ага. А вот Ага. Интересно, интересное, конечно, обвинение <chuckles> в жизни в своё удовольствие. Вот, а скажи, удавалось ли в итоге маме вызвать у тебя это чувство вины? И если да, то как ты с этим справлялась?
Да. Нет, у неё не удавалось вызвать чувство вины. У меня, э, чувство вины по поводу моего отдыха, э, либо каких-то, м, перерывов на работе. То есть, м, я не знаю, у меня никто, наверное, не может это чувство вызвать, потому что я только слушаю свой организм, и, э, те люди, которые меня хорошо знают, они вот, э, ну, мы всегда смеёмся с того, как, э, как, вот, я вот чётко ощущаю вот эти вот моменты, когда нужно идти отдыхать, и что бы ни случилось. Ну, конечно, не во вред работы, да, я не могу там бросить
Ага. Так. Мгм. Интересно. Ну конечно. Мгм.
и уйти, нет. Но если если есть, э, кофе-тайм, ну, так я пойду на кофе-тайм, кто-то не пойдет, будет сидеть. А я горю: "А у меня в контракте кофе-тайм, поэтому, извините, если вы даёте больше работы д да. То я его не успею, ну, я не успею сделать ваш проект" А сейчас, э, м, вот в новой стране я столкнулась с тем, что дают м много Да. Действительно дают много работы, и иногда, м, работы дают больше, чем есть время. Ну, я работаю в отеле на завтраках.
Интересно. Мгм. Ага. Ну правильно. <laughs> Так. Ага.